Mhm, totoo yan ano kahit nga 'yung mga simpleng app lang sa cellphone na ano, eh, ah, 'yung mga online shopping ngayon 'di ba parang mas pinadali na dati parang pag may gusto kang bilhin pupunta ka talaga sa grocery, sa mga malls di ba parang gano'n. Ngayon isang pindot mo lang i-de-deliver pa ngayon sa bahay mo 'di ba parang gano'n, sobrang convenient niya na gamitin di ba? Mm.
Oo. Oo, tama ka diyan 'yung mga, 'yun nga mga app ngayon na puwede kang umorder lang online da ah, tapos i-de-deliver sayo di ba tapos 'yung, um, ma minsan puwede ka pang magbayad online gano'n kasi kai di ba parang dati pipila ka pa para lang magbayad nung mga bayarin mo sa bahay di ba katulad 'yung mga kuryente 'tsaka mga internet, gano'n. Dati kailangan pang lumabas tapos pipila ka pa, ngayon isang ano mo lang sa
Mhm. Oo. Mm. Bills sa mga baya pagbabaya hmm, oo. Mm, oo nasubukan ko dati 'yon 'di ba parang pag pumipila ka dati nung magbabayad ka ng kuryente, magsisimula ka sa labas hanggang makapasok ka sa loob pagpasok mo sa loob ang haba pa ng pila 'yong mga ganong tipo 'di ba? Parang, ah pinadali na 'yong buhay ngayon kasi parang isipin mo 'yong oras na pinila mo tapos nasa bahay ka lang ta's nakabayad ka na 'di ba parang sobrang, ah, napadali talaga 'yong araw natin, mas may magagawa na tayong iba kaysa 'yung ipinipila pa natin sa mga gano'n bagay 'di ba? Hmm.
Oo, tama. Oo, tama. Oo. Oo, oh, ngayon nga kasi, dati lalabas ka pa 'di ba parang tagal na nga 'yung, ah, biyahe mo tapos pipila ka pa 'di ba? So daming nasayang na oras tapos ngayon isang, isang click mo lang tapos na.
Mm. Mm, mama. Kaya nga.